Muito. Eu acho que é é um dos dos ma das ferramentas, digamos assim, mais poderosas do cinema, em geral. E, você falando dessa que você falou agora, né, eu re lembrei de uma cena do do Interestelar, do Christopher Nolan, né, que uma das últimas cenas que ele está, meio que na f na fenda do tempo, né, tentando falar para a filha não deixar ele ir para o espaço, né, pra no buraco negro, no caso, eh, começa a tocar aquela trilha do Interestelar que é uma mistura de piano, né, e juntamente com, assim, com uma orquestra junto, né, é muito bonito. E, se aquela música fosse só um vazio do espaço, né? Mas, falando de vazio, também, lembrei de outra cena, pensando e comparando até com o Interestelar, o Stanley Kubrick fez um um filme chamado 2001 Odisseia no Espaço, né? E
Aham. Ah. Sim. Aham. Aham. Aham. Sim. Aham. Ah. Famosíssima, né, a trilha sonora desse filme, né? Uhum.
Muito. Famosíssimo. Tem tem uma trilha sonora famosa, mas, ele usa muito esse negócio do silêncio, novamente. Eh, como o espaço não voc é, quando você tá à deriva no espaço, você não consegue, meio que, escutar os sons, né, muito por conta física, realmente, né, da física espacial. Ele ele faz, eh, a dor ser o silêncio, naquele momento, ele faz o astronauta que saiu da nave e, tá à deriva, ali, no espaço ficar, totalmente, não i você imergir na verdade, e, até tem momentos, e pessoas dizem que sentiu sono, porque, realmente, são quase, praticamente, acho que 3 minutos em silêncio e um astronauta todo Ex exatamente. E, tem toda essa esse sensaciona essa sensação de trazer você para o filme, né?
Entendi. Entendi. Aham. Entendi. Entendi. Entendi. É. Hum. Entendi. Entendi. E Aham. E e como que você explicaria, né, esses temas super famosos como o do Tubarão, Poderoso Chefão ou então, outros filmes que tem, eh, trilhas sonoras que
Uhum.
praticamente, todas as pessoas conseguem reconhecer, instantaneamente. Como é que você explicaria um sucesso tão grande de uma trilha sonora que, às vezes, supera até mais que o sucesso do próprio filme, às vezes?

Olha, pra mim a trilha sonora é como se fosse é um conjunto na verdade, né, a sétima arte, o cinema ela junta tanto o visual o o áudio em si, as coisas acontecendo em cena né, são coisas que se você colocar na mesa são o que fazem o cinema, né. E pra mim, se fosse falar de trilha sonora, a trilha sonora ela traz o sentimento da cena pra você, por exemplo, em uma cena triste é muito comum você ter uma trilha sonora triste, um pianinho no fundo, né, aquele pianinho clássico no fundo ou talvez, e em um momento feliz você usa, talvez, músicas ou talvez de Libertador né por exemplo do O Homem Aranha no filme tem aquela cena o onde ele se liberta da da de ser realmente O Homem Aranha porque realmente é um fardo pra ele em si, né, e ele começa a dançar aquela música, Raindrops Keep Falling on my Head, nossa todo felizão dançando lá. Mas pra mim
Aham. Aham. Entendi. Ah, legal. Aham, entendi. Entendi, duas vezes. Aham. Sim. Aham, aham. Então pra você é algo que é, assim, é, importantíssimo num filme e até você sente que muda o significado de uma cena se a trilha sonora não for bem escolhida?
Sim. Totalmente, totalmente se a gente for falar de cena sem trilha sonora, faz o seguinte brincadeira, né, eu já fiz essa brincadeira se você assistir uma cena, eh, no YouTube sempre tem cenas importantes com trilha sonora e e sem a música de fundo e fica simplesmente muito estranho porque a trilha sonora é exatamente a trilha sonora que dá o tom, ela que dá, eh, a verdade talvez o o Nolan uma vez foi perguntado sobre trilha sonora, né. E o Christopher Nolan, e ele falou que a trilha sonora se não existisse acho que a maioria dos filmes seriam sem graça né, porque, não tem como você dar um timbre, um tom, e ainda mais pra mim, um dos filmes que tem a maior trilha sonora assim de, que que remete realmente talvez a na minha pessoa uma saudade, remeta um bom tempo, eu acho que do Forrest Gump se eu fosse falar uma, o
Hã. Certo. Aham. Ah, sim, sim, sim. Estranha, né?. <laughs> Aham. Aham. Entendi, é verdade. É verdade. Hã. Ah, Forrest Gump, nossa, mas por que assim que a trilha sonora desse filme te traz tantas memórias boas assim?
uhum, o Forrest Gu